Sebenernya enggak sih, Kak, ada juga yang C itu ada, nggak aku remed gitu. Cuman ternyata masih kayak aman gitu karena emang nggak lebih dari 3 yang nilai C sisanya ya, kalo nggak A, B kayak gitu.
Nggak juga? Oh. Oh. Tapi kalau cum laude itu dihitungnya dari emang dari awal atau emang di terakhir-terakhir aja?
Iya dari awal, Kak, dari awal mhm, dari semester 1 kuliah sampai semester akhir itu dihitung, jadi kayak emang per semesternya itu dihitung tuh dijumlahin terus nanti kalau nggak salah dibagi atau gimana gitu, cara hitungnya kayak gitu. Mhm mhm, kayak gitu.
Dari pertama kan? Mhm. Oh iya iyalah ya, heeh, standarnya gitu ya. Terus, Kak, berarti double bangga dong ya maksudnya udah diwisuda, dapat to toga, sarjana terus plus cum laude lagi gitu kan. <chuckles>
Betul, itu beneran kayak bangga banget sih, karena emang jujur ya, aku tuh dulu pada saat ya masa-masa kuliah gitu ya, Kak, pada saat masih yang ngerjain tugas, kayak ya sebelum skripsilah, belum ma sema sebelum masa-masa skripsi gitu, aku tuh kayak kuliah tuh ngikutin alur aja nggak yang kayak orang-orang yang ambis banget sampai kayak yang baca buku, beli buku mata kuliah untuk kuliah ini itu gitu aku tuh enggak jadi kayak, eee, apa ya iya yang penting ngerjain tugas, rajin masuk kelas aku kayak gitu. Nah, dan kayak ya sebenarnya nggak nya bener-bener nggak nyangka bisa bisa di atas 3,5 itu IPK-nya pada saat itu.
Heeh. Mhm. Oh. Iya. Mmm. Yang penting ngeja ngejalanin semuanya gitu ya, tugas-tugasnya. Skripsinya, heeh. Iya. Nah, Kak, itu kan, eee, untuk mencapai sebuah kebanggaan itu prosesnya gimana tuh, Kak? Maksudnya, eee, apa aja yang dilakukan, terus siapa aja nih orang-orang yang mungkin support, atau ada ada faktor lain nggak?
Gitu.

Iya iya iya iya bagus tuh nge setidaknya progres lah daripada stuck terus enggak enggak ada kemajuan gitu.
Daripada Iya, daripada aku juga kayak diem, kayak maksudnya nggak nggak ngapa-ngapain gitu ya Kak, jadi aku mending kayak ya udah ngerjain ngerjain aja yang aku bisa kerjain, kayak gitu. Terus juga kalau misalkan aku yang mengatasi malas itu sebenernya emang dari diri sendiri ya Kak sebetulnya. Jadi se sebenarnya aku juga nggak nggak maksain banget buat kayak ngerjain pada saat itu juga gitu, kalau selagi belum mepet deadline ya aku masih kayak coba cari mhm, coba cari mood kayak gitu, coba cari mood, coba cari kayak keinginan aku, kayak gitu. Jadi kayak ya ya betul tadi itu, SKS yang penting selesai. <chuckles>
Mhm. Mhm. Iya iya betul, emang harus dari ih. Heeh. SKS ya keda kebiasaan semua mahasiswa tuh. Mhm. Iya, <chuckles> tapi memang gampang-gampang susah sih, maksudnya kan untuk, eee, apa ya, fokus belajar dan bagus dalam ngerjain sesuatu tuh kita harus ini ya, harus dalam mood yang enak dan se apa ya, yang harus, eee, pas aja gitu momennya atau kitanya gitu kan?
Betul betul sekali. Jadi emang kayak, ya kalau misalkan kita nih Kak, kayak lagi kurang semangat buat ngerjain tugas atau kayak emang nggak kepengen ngerjain tugas, nanti kalau misalkan dipaksain ngerjain kan nanti hasilnya juga nggak maksimal dong, kayak berantakan, jadi kayak ya buat apa gitu. Jadi kita mending ya asalkan kita seneng lah ngerjainnya kayak udah mood baru kita kerjain, asal selesai kayak gitu, ya asal juga belum belum deadline sih Kak. <chuckles>
Heeh. Iya. Betul. <clears throat> Iya. Mood-nya harus bagus, heeh. <laughs> Iya iya iya. Nah Kak, terus terus ceritain dong pas momen yang wisuda tadi, itu, eee, ada keluarga kamu, orang tua kamu datang? Terus mereka bangga enggak melihat kamu
Gitu. Iya kebetulan pada saat itu orang tua aku dua-duanya datang sih Kak, maksudnya ibu dan ayah tuh datang, tapi sebenarnya aku kayak ngerasa ada yang kurang karena pada saat itu adik aku nggak nggak bisa dateng karena
Heeh. Heeh. Oh adek aku ade kamu di mana?